بُص، يعني مثلًا إيه، آآ في الموبايلات مثلًا طبعًا كل أسعار الموبايلات مت مختلفة جدًا، تلاقي ممكن تلاقي الموبايل مثلًا الSamsung هنا بسِعر وهنا بسِعر وهنا بسِعر.
إمم.
بتبتدي بقى تعمل الsearch بتاعتك، تشوفه مثلًا على Jumia بكام، وعلى سوق بكام، وفي مثلًا محلّات كده بكام، وخلاص أقل سِعر بقى وكده تقوم إيه، مِنَشِّن عليه وتقوم عامل الأوردر بتاعك. خلاص، كده باحس بقى إن أنا إيه، انتصرت بقى.
ن أوكي. آه. آه. أوكي. تتبسط، ها؟ <chuckles> إمم. <laughs> آه، بيبقى رقم كبير يعني.
بدل ما ح بدل آه، طبعًا أنا وفّرت كتير وزو وبتفرِق بتفرِق في فلوس حلوة كمان. آه، وساعات ب والله ساعات بتفرِق في 500 ل 1000 كمان، يعني أنت في الموبايلات كمان بتفرِق أسعار كتير.
أوكي. آه، بتحس إن بت
بس أهَم حاجة برضه إن هو يكون المتجر ثقة.
ده أكيد. بتحس إن أنت صيّاد شاطر بقى.
آه، ساعتها آه، وبالذات وأنت قاعد في مكانك، فاهم، يعني إيه، أصل أنت ممكن تنزِل المحل ييجي ص الب لو في بيّاع شاطر بقى ممكن ياكل دماغك.
<laughs> صحيح. إمم.
فاهم؟ وييجي يقول لك أصل ده فيه مش عارف إيه، أصله خَدوا من العلبة الشاحن، أصل لأ مش عارف عملوا إيه، أصل دول بيبدِّلوا إيه، فياكل دماغك ويبيع لك بسِعر أعلى، تمام، بالكلمتين اللي هيقولهم لك في المحل، لأ لكن أنت لو قاعد في مكانك بقى online أنت خلاص حطيتهم كلّهم. آه، بتختار ولا حد مش ما فيش حد مقصّر عليك غير إن أنت اللي بتشوف، بتشوف مواصفات جهاز بتشوف مواصفات أي حاجة أنت عايزها وبتختار وساعات حاجات بتطلَع جديدة كمان، بتبقى حلوة.
آه. بتختار بقى براحتك. بالضبط. إمم. طَب قو